Oo, actually ang ginagawa din namin parang ano eh, kasi nagdadala kami ng mga mga eco bag, ganiyan. So, iniiwasan din namin yung pagda pag-ano, pagdala ng o paggamit ng mga plastic. So, sabihin natin yung eco bag kasi gawa din karamihan sa plastic, 'di ba? Pero na-reuse na siya, na-recycle, mas okey yun. So, tumbler imbes na bili ka ng mga plastic bottle, ginagawa namin dadala kami ng tumbler, lalagyan namin ng inumin sa loob o ng drinks kung ano man, 'di ba, kaysa bibili, mm, bawas basura tipid tips pa. So, nakakatipid ka pa, 'di ba? Tapos kung kung kailangan mo ng straw mas okey na gumamit ka nalang ng metal o kaya ng mga babasagin na straw kaysa yung plastic, mm. Tapos
Mm. Ayun, oo, okey. Mm. Tama-tama, oo. Hmm, oo. Oo, tama, bawas basura yun, okey. Mm, ayos. Oo. Ah, okey, oo. Para magagamit mo ulit, kung hindi lang gamit tapos tapon na kaagad. Okey-okey, ayos yun, mm.
Ah, oo. Mm, tapos siguro eto yung mga tupperware ng mga nanay natin, yan, diyan na napapasok, mas okey yan kaysa yung kaysa yung mga laging nakabalot ng plastic, yung mga dala natin. Reusable containers tulad ng mga tupperware ni nanay, yan ang talagang bibida talaga kapag pupunta ka ng mga ano, mm, outing.
<laughs> Okey, oo. Mm. Tama-tama, oo. Oo. Kaysa naka-plastic, 'no, na madilis mabilis mabutas. Baka matapon pa, 'di ba? Kakalat pa yun sa sasakyan. Oo nga ano, tupperware, tama, napaka-useful, mm.
Mm. <laughs> Totoo, oo, parang Mm, parang overall nito iniiwasan namin yung mga single use na plastic tulad ng mga nabanggit na yun. Pero ang plastic kasi hindi maiiwasan eh, di ba, na gamitin. Gamitin lang din sa mas maayos na paraan. Oo.
Oo. Oo, tama-tama. Oo, tapos 'wag iwanan, 'no? 'Wag 'wag mo naman i 'wag niyong ikalat dun sa lugar pagkatapos. Okey sige, maraming salamat diyan sa mga tips na yun at tsaka maraming salamat sa oras mo.
Oo, totoo. <laughs> Ayan, totoo naman. Maraming-maraming salamat din sa'yo.